Hm, das das ist die Frage an ihn: „Wie stellst du dir das vor? Wie bekommen wir das im Team hin?“ Und wenn und meistens ist es oder ich kann mich an keine Situation erinnern, wo dann Derjenige gegenüber nicht selbst eingesehen hat, dass es so nicht funktioniert.
Oder Mhm. Ja.
Also, ich äh, ich habe sie dahin gebracht, das so für sich selbst klarzumachen, dass sie entweder einschwenken oder sagen: „Ah, dann geht's ja eigentlich hier gar nicht, ne?“
Mhm. Ja, ja, also, ich stelle mir deine Arbeit s mit in mit Team und Harmonie zu bringen in 'nem Team, grad, wenn das jetzt nicht grad Freunde sind, ne, ähm, sondern nur Arbeitskollegen also, ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil du hast Dickköpfe, du hast manche, die haben gar keinen Bock drauf, ähm, oder die können sich gar nicht leiden untereinander, ne? Also, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor.
Ja. Ja, ja. Der große ja, der große Vorteil ist, dass da dass die bereits extrem viel Misserfolge und, äh und schlechte Erlebnisse hatten. Das heißt, die Leute sind extrem frustriert und sind froh, dass da jemand kommt, der sie schützt und der ihnen Verantwortung gibt und sie in Ruhe lässt und das ist das ist der entscheidende d der entscheidende Aspekt
J genau. Ja. Okay. Bisschen Hoffnung. Ah, okay, ja, da bist du der Hoffnungsschimmer.
ja, da dass sie nicht selber in der Schusslinie stehen, ne? Ja, dass sie nicht selbst nicht selbst für an für alles Schlechte verantwortlich gemacht werden, ne? <laughs> Aber ist nur meine Welt.
Okay, ja. J äh, das ist 'ne Welt, ja. Hui, aber du, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir dabei mal zuzuhören, dass du so da machst und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann.
Genau. Danke fürs Zuhören. Alles Gute.